Здравствуйте!
Здравствуйте. Да, здравствуйте. Слушайте, у меня такой вопрос к вам: вот что делает вас сч счастливой в том, кем вы являетесь?
Да. Ага. Ну, меня счастливой делает такой, м, баланс, знаете, всех сфер жизни. Самое главное вообще внутренней жизни, да, <chuckles> не знаю, как это назвать. Ну, когда внутри гармония, всё хорошо, спокойно, потому что это гораздо больше влияет на меня, чем вот даже внешнее. Потому что, а, если умеешь быть счастливым, да, вот внутри, то внешнее, ну, не настолько тя затронет. Понятно, на какой-то период всё равно, да, там будет это. Особенно если какие-то проблемы решать надо. Но это не означает, что вот впадешь в депрессию, будешь там рыдать и чувствовать себя несчастным.
Понимаю. Естественно, всё изнутри исходит. Да. Конечно, слушайте, очень важно, да, получается, быть, э, ну, в гармонии с собой изначально. А потом уже, как говорится, да, то есть, э, ну, м, входить в контакт с внешним миром, получается. А, ну вот как вы этой гармонии, скорее всего, добиваетесь? Понятно же, что да, то есть разные этапы своей жизни, скорее всего, было по-разному, да, или как?
Мгм. Мгм. Мгм. Ага. Ну, конечно, да. Ну, то есть, вот изначально это было легко, то есть, э, ну, там совсем в юности, в детстве, в юности. <chuckles> А. Да, вообще ничего не надо было делать, всё равно чувствуешь себя счастливым. Вот, э, любой плюс тебе делал, э, улучшал н настроение и жизнь. Минус, ну, он так был, как бы, а там родители помогут и всё такое, да. <chuckles> То есть я не заморачивалась особо. А вот когда уже во взрослой жизни... Ну, тут да, были разные периоды, и даже был период, когда, э, можно сказать, депрессия была. Я тогда с психологом разбиралась, вот, э, ну, какие-то успокоительные пила. Ну вот анти а, как он, антидепрессанты я не пила, я 1 раз это попробовала, мне вот прям как-то ещё хуже стало. <chuckles> Да, то есть это, а а Даже не успокоительные, а противотревожные, потому что вот у меня просто стала вот очень высокая тревожность, да вот. И это, э, мешало жить в ну, просто ужасно! То есть, там встаёшь утром, и и уже кажется, что вот что-то вот вообще такое предчувствие, как будто чё-то нехорошее, да вот, ну вот прям.
Мгм, да. Думать даже, наверно, не надо было. <chuckles> <chuckles> <chuckles> Естественно, да. Мгм, да. А, интересно, слушайте, а б Понятно. Я представляю, мгм. Слушайте, да, знакомое очень чувство для меня тоже. Я, получается, ну вот просыпаюсь, да, э, сразу с чувством тревоги, да, то есть я как будто бы делать ну, вот я не знаю. Нет, к счастью, щас такого нету. О, знаете, это вот, да, скорее, воспоминание. И, да, то есть это осознавать, то что такое происходило, и это происходило как будто бы без причины, хотя причина всегда же есть, да. Всё-таки, а, счастье, э, глубоко связано с нашим внутренним, а, получается, миром. А внутренний мир, он да, он всегда разный бывает. Мы много игнорируем.
Мгм. Ага. Ага, и сейчас тоже такое? Ну, слава богу! Да. Ага ага. Мгм. Ага ага. Ну, да, внутренним состоянием, конечно, ага, мгм. Это точно, да. Ну вот, а, когда тревожность высокая, она очень сильно зависит от кортизола. Вот, э, об говорят, что это именно очень высокий кортизол подскакивает, особенно когда с утра, э, вот такая сразу тревожность. Поэтому причины реальной может и не быть, да, вот, ну, именно во внешнем мире, она именно вот, э, физиологическая. И сбросить кортизол рекомендуют- это физические нагрузки, да, вот. То есть, э, встать, сделать зарядочку, ну, вот там или побегать пойти, да. Ну, вот, э, что-то физическое такое. Мгм.
Да. Мгм. Понимаю. Конечно. Да, что угодно, в принципе. Просто, да, нужно н не быть в этом. Конечно. Потому что, э, когда ты остаешься в этом состоянии, получается, ты, ну, ни не меняешь ничего. Я считаю, что н нормально дава давать себе время, да. А, но и при этом, когда ты привыкаешь к такой сь э, к такому вообще состоянию, ну, у тя просто нету желания больше ничего делать и не хочется.
Мгм. Мгм. Да да. Ну да, если если очень сильно, э, оставить это состояние и ничего не делать, вот сказать: "Ну ладно, пусть так и будет", то есть, ну, 2 дней- это нормально. А если это затягивается, то, ну, обязательно надо что-то делать. Я не про таблетки, да, а именно вот, э, какие-нибудь холодные обливания, там бег, э, какие-то упражнения. Они очень классно помогают именно и от тревожности, потому что они снижают, э, кортизол вот этот вот высокий.
Почему бы и нет? Да. Вот, знаете, мне помогало выходить, э э, там с друзьями гулять, да, то есть, э, разговаривать или выходить, э, с кем-то знакомиться всё время. А, мне было без разницы.
Мгм. Ага ага. Мгм, но всё равно, что в выходить, да, не сидеть дома и не копаться в этом, да. Да-да. О.
Естественно. Не оставаться, наверно, наедине. Хотя, с одной стороны, э, думаю, нужно, да, то есть иногда сидеть и думать об этом как-то, но вот если это помогает. Да, конечно, но
Мгм. Иногда немножко нужно, да. Мгм, ну, то есть я просто считаю, что нужно, э, э, это разделить. То есть какую-то, э, м выделить какое-то время на то, чтоб подумать, э, из-за чего это может быть. Если никаких вот признаков, э, внешне нету, да, ну, там н ни чё-то не случилось. Потому что, если реально что-то случилось, это нормально быть в таком состоянии, нужно дать себе время. А если ничего не случилось, то это значит, проблема вот, ну, вот какая-то вот, э, в теле, да, может быть, в голове просто так, да, застряло что-то.
Мгм. Возможно, потому что, э, вот, м, очень же многое на на нас влияет, да. Вот я, к примеру, о очень, э, зависим от, э, там, не знаю, э, состояния погоды. Да, если это зи зима Метеозависимый, да. То есть я, как бы мне ни хотелось в это, знаете, верить, я всё время говорю: "Нет, я люблю снег, люблю зиму". Но и при этом это вот время, когда у меня, скорее всего, будет, э, не очень хорошее настроение. Вот. Видите?
Мгм. Мгм. Ага, а вы, значит, метеозависимый, да? <chuckles> Ага. Ага ага. <chuckles> Ага, мне, кстати, вот я, когда жила в Москве, у меня, э, в каждый ноябрь вот реально было полудепрессивное состояние. Пока вот я не стала реально активно путешествовать. И я специально па в делала свои поездки именно в солнечные какие-то тёплые места. Вот я делала на ноябрь, а, а под ну, мне Новый год нужно было с семьёй проводить и прочее, а потом вот где-то в конце января-феврале я на 1-2 ещё куда-то уезжала. И вот вот это очень классно помогало, да.
Да. Вот правильно, мгм. Великолепно! Согласен с вами. Баланс, в конце концов. <laughs> Да. <chuckles> Мгм, согласен с вами абсолютно, потому что, с одной стороны, ты убежать от этой, э, как говорится, м Ну, этого состояния не можешь вс всё время, да. Можно пытаться, но оно-то может в какой-то форме тебя настигнуть. Поэтому да, то есть куда бы ты ни пошёл. Потому что я считаю, что это состояние зачастую, оно и в солнце. Знаете, там летом у меня тоже бывает, когда очень жарко, ничего не хочется делать, э, вообще.
Типа такая зимовка. Пережил, и потом уже, да, нормально, да? <chuckles> Мгм. Ну да. Догоняет, да? <chuckles> Ага ага. Мгм, мгм. Да, то, э, и ль лень такая, да, в теле наступает. Мгм, да, такое тоже есть. М, то есть, э, мне, видимо, перебор не надо, то есть вот постоянно в солнце находиться тоже не очень хорошо. Я, кстати, это и тоже замечала, потому что, например, жить в Таиланде каком-нибудь, ну, вот прям жить я бы не хотела. Я нь н не могу всё время в жаре, да. Вот это вот, а 1-2 отлично, особенно когда вот зима, там да, там это да, а потом мне уже надоедает. <chuckles>
Мгм. Н-да. Как видите. Понимаю. <chuckles> Ну, конечно, там, мгм. Естественно, слушайте. Ой, то же самое. Я, в принципе, вс вспоминаю такие места, да, где я бывал, и думаю: "О, ну, 1 раз там побывать всё-таки как туристу о очень интересно, а, но вот ж жить, э, о господи". <chuckles>
Мгм. Мгм. Ну да, да. М, как туристу, в принципе, мне везде интересно. Я бы даже, наверно, каждую страну бы посетила, ну, где не супер опасно, конечно, да вот, э. Вот, э, именно как турист это интересно, да. <chuckles>
Да. Понимаю вас, но вот, э, знаете Согласен, у у меня то же самое получается. А вот бывали ли у вас времена, когда вы в себе сомневались, да очень сильно? И и как вот вы с этим справлялись?
Ага. Ну, а, в принципе, я часто в себе сомневалась, ну, то есть, э, у меня такой синдром самозванца очень даже, да. <chuckles> Вот особенно когда каких-то работ касалось, да, там прочее. Ну, тут у меня совет тока такой: просто делать, не обращая на это внимание. Ну и, называется, бояться и делать, да. <chuckles>
Ресно Да. Да, да-да, г глаза боятся, руки делают. <exhales>
И Да, то есть просто, а, э, ну вот принимать. Да, вот я боюсь, да, я сомневаюсь, но надо всё равно делать. И когда это уже видишь, что получается, это уже отступает на 2 план. Потом волна ещё одна приходит с сомнений, ну и опять делаешь. Ну, короче, нужно просто делать, да, несмотря на вот вот эти вот. Потому что так можно, а, э, закрыться дома, сидеть в квартире всю жизнь, никуда не выходить и всего бояться, и, э, ну, и прекрасная жизнь будет в кавычках, да там. <chuckles>
Конечно. Правильно. Не говорите. Вот именно, то же самое. Знаете, я считаю, что, ну, а что поделаешь, с одной стороны? Да, то есть, э, жизнь продолжается, то есть сомнения будут всегда. Скорее нужно поменять, э, своё мнение, э, к сомнениям, <chuckles> то что это нормально.
Мгм. Конечно. Естественно. Мгм, е просто, если не получается, ну, как бы, э, получится потом. И и вот, когда делаешь через вот этот страх, то всё-таки это улучшается. То есть всё равно остаются, да, сомнения какие-то. И если уж это в природе, да, э, есть такое. Ну, в природе человека, то, э, когда это делаешь, то оно отступает и становится легче. Г главное- делать, действия, да, действия предпринимать.
Мгм. Да. Ну, получается. Пожалуйста. Мгм, согласен. Г Да, то есть с чего-то начинать всегда надо, базу какую-то пу Ну, если ты, конечно же, ничего не делаешь, то и, в принципе, что ты можешь ожидать? Да, какие изменения, о чём вообще идёт речь. Просто, и опять же, всё, что ты чувствуешь,- это н нормально. Да, то есть, э, с тобой ничего там н не знаю, плохого не происходит. Да, главн сет
Мгм, мгм. Мгм. Мгм, конечно. Страшно. Да, это нормально, конечно. То есть уже, мне кажется, внутри каждого человека это есть. Каким бы он ни казался суперуверенным, всё равно были времена, да и моменты, когда он в себе сомневался, ага.
Мгм. Конечно, всегда же есть, э, знаете, моменты, когда мы возвращаемся как будто бы в свое, там, детское состояние, а, да, потому что там, предположим, вот с с родителями, да, там родители ругают, и и что в 40 ругают, что, э, в 5 годиков. Ты вроде такой стоишь там, да, такой, а, с опущенной головой. <chuckles> Да-да-да. Ну. Тут такие какие-то моменты, которые возвращают тебя, наверное, такие вот с состояния, да, прошлого.
Мгм. Да-да-да. Мгм. Мгм. И хочешь плакать с да-да. <laughs> Ну, какое-то беспомощное, да, наверно, состояние.
С одной стороны так, да. Хм.
Да, ну, конечно, бывает. Я согласна.
А вот, э, когда мы вот всё начали, в принципе, заговаривать о людях вокруг нас, как они вот в влияют на ваше восприятие
Да, да-да.
себя?
Ну, ам, в близкие, вот ты когда поддерживают, то этим самым и влияют. То есть вот, э. Просто даже, может быть, ты им не веришь, этим словам, что они говорят, ну типа "всё будет хорошо, у тя получится", но это всё равно приятно. Плюс знаешь, что вот люди тебя поддерживают, если что-то не получится, ну, вот они помогут, да, там. Может быть, в следующий раз получится, да, там, м, надо будет доработать что-нибудь, и еще раз попробовать, <laughs> потом опя потом получится. Вот. Плюс, а, если, м, какой-то круг общения широкий, наверняка там есть люди, которые уже через про проходили, да, через эту ситуацию. Либо либо либо знают, да, либо людей, которые через это проходили, потому что у каждого-то тоже есть свой круг общения. Соответственно, можно найти людей уже с живым опытом, да, пообщаться с ними насчет этого.
Мгм. Ну это да. Конечно. <laughs> Да. Опытом все-таки делиться. Мгм. Всегда можно. А. И всё-таки если вы, как говорится, открыты к этому, получается. В принципе, понятно же, что окружающие могут и плохо повлиять, и хорошо, да, о. То есть как бы мы ни хотели, иногда мы все-таки, да, н нас ранят какие-то слова, которые нам говорят, даже если они не были там Мгм.
Мгм. Да, да. Мгм. Ну конечно, е е е есть люди, которые говорят: "Да зачем те это? Это тя не получится, это сложно, там всё д вся там всё не так, как ты думаешь, да". <laughs>
Вот. То есть они это говорят, и они, в принципе, не мо могут даже не подразумевать что-то плохое. Они думают: ну зачем тебе сейчас там страдать, да, а, ну и при этом не понимают, что они там мо демотивируют или, как говорится, меняют судьбу человека.
Предостеречь, да, хотят? Мгм. О, еще как, да! Я это называю- крылья обрезать просто, да, то, что, да. Согласна, да. Ну вот, но у вас друзья какие- больше поддерживающие или ба которые вот пытаются вас отговорить от чего-то, какого-то рискованного, по их мнению?
Вот. Мгм. Согласен с вами. Да, ну, у Ам. Я бы сказал, все-таки поддерживающие, зна знаете, в какой степени? То, что вот они могут высказать свое мнение, да, а, ну, говорится: "Вот что что бы ты ни сделал, я буду всегда рядом, да, то есть, а. Я всегда помогу". Мгм. Вот.
Мгм. Мгм. А, ну это, кстати, самая классная поддержка. Не, это так, что вам повезло, да, мне кажется, это классно, да.
Тоже так считаю. Да, на самом деле то есть, э, понятно же, что этот человек не будет жить за вас, за вашу жизнь, поэтому, а, как говорится вам самому приходится выбирать, да.
<laughs> Естественно. Мгм. Но вот сказать, что rвот это твой выбор, и, в в вот и может быть, даже сказать, что вот я ни его не понимаю, но это твой выбор, поэтому я тебя всё равно поддерживаю. Поддерживаю и, а, если что, ам, обращайся, да, будет, я помогу, чем смогу, да. <laughs> Вот мне кажется, это самая классная поддержка. Ну вот у меня, собственно, обычно так родители говорят. То есть они не очень понимали там ни мои путешествия, ни какие-то переезды, но говорили: "Ну, это вот твой выбор, окей, да". Если что, нужна какая-то помощь, мы мы здесь да, мы рядом да. Хотя они это вот вообще реально считают, что это какие-то глупости, зачем это нужно? Нужно сидеть, как бы, у себя дома, там это, а, купить дом, э, га это, цветы высаживать там это, и наслаждаться жизнью, скажем так, там, где родился, там и пригодился, да. <laughs>
Абсолютно! Да. Прелесть! Мгм. М. Интересно, слушайте. <laughs> М-да. Представляю. <laughs> Да-да-да. <laughs> Вот вот-вот. Это вот знаете, я я тоже всегда это говорю, то что а если люди не помогают, а, <grunts> хотя бы они вас не демотивируют. Н-да, а, вот.
Мгм. Да-да, то есть ха-ха-хотя бы не мешают, скажем так, да-да. <chuckles>
Мгм пусть лучше хотя бы не мешают. Да то есть, э, а когда люди и получается пытаются вмешаться, да, то есть, в твои какие-то действия, получается, и за тебя что-то решать одновременно, ну это
Мгм мгм. М, да, это действительно так это
только вам идет в убыток, какой-то, хм.
Не, конечно, потому что это наша жизнь, поэтому мы выбираем, да, э, как быть счастливым, и что нам для этого нужно. И пусть даже совершаем какие-то ошибки, это наши ошибки, и мы на них учимся, а, вот, в любом случае лю-люди совершают ошибки, в любом случае это нормально, м-да. Я т я тоже так считаю да. Спасибо вам, что поделились, очень интересно.
Абсолютно. <laughs> Очень хорошо сказано. Естественно. Да, спасибо вам большое, очень интересно.